Alors, heu, je voudrais te parler de d'un d'un de quelque chose en fait qui, heu, voilà me me turlupine. C'est que, heu heu, j'ai, hem, j'ai du mal à, heu, être, heu, fière de moi ou à, heu, célébrer, heu heu, mes mes victoires un peu, on va dire, voilà, les petites victoires, heu, du du quotidien et heu, ça fait que, heu, j'ai tendance à être assez, heu heu, calme, heu, toute la journée ou ou tout le temps, même quand il y a des trucs, heu, bien qui se qui se passent ou même quand, heu, j'arrive à faire des choses que je ne pensais pas réussir. J'ai, heu, du mal à, heu, à réellement, heu, célébrer ça, fêter ça et à à me à m'octroyer des petites, heu, récompenses ou autres, c'est c'est quelque chose que, heu heu, j'ai du mal à faire et que je fais pas naturellement et c'est vrai que j'aimerais bien réussir à mettre ça en place parce que, heu heu, bah, ça me permettrait aussi d'être, heu heu, de meilleure humeur et de de de profiter un petit peu plus, heu, de des efforts que j'arrive à mettre en place et et des choses que j'arrive à faire alors que, heu, c'est pas forcément, heu, très naturel pour moi.
D'accord. Ouais. Ouais. OK. Je vois. Donc, je je comprends que tu tu réalises que, heu, finalement, heu, tu avances, tu as des résultats. Tu fais des choses, tu tu concrétises des projets et heu, tu te rends compte que le moment où tu le fais, tu oublies de le célébrer. Ou tout simplement tu es trop focalisée sur le prochain projet ou la prochaine étape importante à faire. Et finalement tu, heu, prends pas vraiment le temps d'en profiter et heu, tu réalises que peut-être ce serait bien d'in d'installer un peu une nouvelle routine. Pour, heu, mieux célébrer ces moments-là et puis reconnaître, heu, le travail que tu as accompli, c'est ça?
C'est exactement ça. En fait, heu, pour, heu, pour t'expliquer un peu mieux, c'est que, heu, j'ai, heu heu, une phobie scolaire. Donc, heu, j'ai énormément de mal à faire, heu, tout ce qui est en lien avec les cours, en dehors des cours. C'est quelque chose où, heu, vraiment je suis obligée un peu de me faire, heu violence pour, heu pour, heu, faire quelque chose, heu heu, qui a un lien avec les cours, quand je suis, heu, chez moi. Et hem, sauf que bah là, je suis en en dernière année, heu, d'études et du coup j'ai non seulement un mémoire à faire, mais souvent mes examens, c'est aussi des dossiers à faire. Donc tout ça c'est des choses que je dois faire chez moi, en plus de temps en temps devoir réviser des examens on va dire un petit peu plus, heu, classiques. Et heu, donc, dans ces cas-là, surtout en fin d'année là et fin de semestre, heu, je dois, heu, vraiment me me mettre à travailler. Et j et dans ces cas-là, c'est très compliqué pour moi, heu, de m'y mettre et au final quand, heu, j'arrive enfin à réviser. Quand j'arrive enfin à à avancer sur mon dossier ou sur, heu, mon mémoire et bah, heu, à la fin après avoir passé une après-midi dessus, heu, je me dis juste: «Bon bah faudrait que je recommence demain» et heu, je prends pas du tout le temps de, bah, de déjà de d'être reconnaissante envers moi-même, de d'avoir réussi à le faire aujourd'hui et j'ai l'impression d'être assez, heu, critique avec moi, heu heu, dans ces, heu, dans ces moments-là. Et c'est vrai que, heu, ça ça m ça m'attaque un peu aussi, heu, moralement parce que du coup, heu, j'ai toujours, heu, la sensation de devoir, heu, être dans un cercle vicieux, de se forcer à continuer à faire des choses qui ne sont pas naturelles pour moi.
D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. OK donc je comprends, en effet, bah ça doit être, heu, lourd, heu, sur le long terme quand, heu, les partiels ils s'accumulent et qu'il y a tu arrives en fin de semestre, que la pression, heu, de devoir faire les actions qui te permettent, heu, d'être prête pour, heu, les examens et et et en en même temps, là, tu parles aussi d'un mémoire donc, heu, c'est du travail qui est de long terme, donc heu, de longue haleine, donc ça ça veut dire que ça nécessite, heu, de la préparation et puis, heu, faire les choses au fu fur et à mesure. Bah, en fait ce que ce que moi je j'entends, donc déjà tu as parlé de phobie scolaire. Alors est-ce que tu pourrais décrire un peu ce que tu veux dire par là pour que je comprenne un peu?
Oui, bien sûr. Heu, alors il y a il y a un nom un petit peu plus scientifique qui s'appelle heu, refus scolaire anxieux et en fait, heu, c'est depuis le collège, heu, j'ai du mal à aller en cours et à rester en cours. Heu, c'est, heu, une angoisse, un stress qui, heu, qui me prend au moment, heu, enfin quand je sais que je dois aller en cours en fait et hem, et du coup j'ai j j'arrive à y aller maintenant mais, heu, tout ce qui est, heu, participation orale en classe ou heu, les examens oraux devant toute la classe, j'ai j'ai des aménagements pour pas les avoir. Ce qui fait qu'en fait, heu, quand je pense à, heu, devoir faire les devoirs ou devoir pré devoir préparer des examens ou mon mémoire, je ressens, heu heu, une vague de stress, u une vague d'anxiété en fait qui, heu, peuvent, heu, souvent me me soit me paralyser soit, heu, pour éviter d'être dans ce ce, mmh, cette sensation de stress en permanence et de de de bah, de de peur limite un peu parfois, hem, je vais, heu, ignorer et faire totalement autre chose et abandonner le fait de faire quelque chose lié au cours. Donc, heu, voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas naturel pour moi, c'est que c'est vraiment un effort à chaque fois qui m'est demandé de, heu, de faire quelque chose, heu, en lien avec les cours quand je suis, heu, tranquillement à la maison, c'est-à-dire, heu heu heu, le sentiment, j obligée de perdre un peu le sentiment de sécurité que j'ai quand je suis chez moi.
Oui. Mmh mh. OK. Oui. OK, je vois. Donc, heu, en effet, c'est si tu as ça depuis un moment, heu, ça peut être, heu heu paradoxalement, tu réussis bien. Je veux dire, heu, si si tu es, heu, au stade où tu, heu, tu as un mémoire, ça veut dire que tu as réussi dans tes études. Donc ça veut dire que ton des des choses que tu as accomplies par le passé, elles prouvent que tu es quand même capable, heu, d'étudier et d'apprendre et de réussir. Donc, heu heu, déjà, peut-être tu pourrais te mettre une petite tape sur le dos et te dire: «Attends, quand même, regarde, tu es arrivée jusque-là, tu as quand même fait tout ça, c'est pas mal», malgré le fait que tu avais cette anxiété. Donc ça veut dire que, quelque part, tu es déjà à un stade où, heu, tu l'as commencée à la dompter un petit peu, cette anxiété, il me semble.
Heu, ouais et puis, il y a il y a alors il y a un côté où, heu, je me laisse pas le choix que d'y arriver. Donc, au final, heu, j'ai, heu, <chuckles> j'ai pe je je fais en sorte d'y arriver et j'avoue que, heu, pour le coup, j'ai réussi à aller jusque-là aussi parce que naturellement j'ai des facilités. Donc ça fait que, heu, hem, si, heu, pendant les périodes où j'arrivais vraiment pas à réviser et je ne révisais pas, j'ai quand même réussi à passer, heu et à valider l'année, heu, et ça c'est, heu, c'est vrai que c'est totalement de la chance de ma part d'avoir, heu, certaines facilités de base. Mais là, heu, du coup, comme, hem, les examens, c'est des dossiers à faire chez soi, bah, je peux pas mmh, y y échapper et au autant, heu, je pouvais essayer d'échapper aux révisions et me dire, heu: «Advienne que pourra, je joue sur la chance», heu, autant, heu, les dossiers, heu, personne les écrira, heu heu, à ma place donc, heu, je suis un je suis un peu coincée.
Mmh mh. Mmh mh. Oui, bien sûr. Oui, oui, je je comprends donc en fait, heu, là c'est des, heu, des situations où tu pouvais plus ou moins t'échapper, et donc là tu es dans une situation où tu as un peu moins de possibilité de t'échapper, donc tu dis: «OK, je vais pas réussir à à» ou heu, z j tu es anxieuse par rapport à ça et je comprends hein, c'est c'est, heu, des choses compliquées. Hem, en fait, je te propose de réfléchir un peu à plusieurs pistes, heu, qui pourraient éventuellement t'aider à un peu mieux gérer ce ce stress, cette anxiété qui se génère. Déjà, hem, la question, c'est, heu, lorsque tu sens cette anxiété, est-ce que tu as des exutoires, heu, de d'ac d'actions qui ont tendance à te détendre? C'est-à-dire qui vont complètement en contraste avec ce que tu devrais faire, qui est donc de réfléchir, de cogiter, de travailler en profondeur, mais vraiment quelque chose que tu pourrais faire, heu, du genre, heu, du sport, de la piscine, des choses où en fait tu fais une activité sportive qui est pas du tout liée au cognitif, qui te permet en fait de dire: «OK, heu, j'ai besoin de faire le un peu le vide et comme ça j'aurais plus d'espace après». Heu, est-ce que tu as ce genre d'activité par exemple?
Alors, heu, j'ai essayé par le passé, heu, le sport, heu, en en me disant, heu, ça me videra l'esprit et au final, heu, je pensais à la même chose mais en faisant du sport, donc ça n'avait pas fonctionné. Mais par contre j'ai trouvé, heu heu, la musique, heu, parce que, heu, même si, heu, parfois, bah, je reste un peu stressée en écoutant ma musique, bah, je me défoule sur ma musique pour, heu, voilà pour me vider l'esprit, et hem, et heu, b j je me dis que si ça se trouve, je pourrais peut-être, heu heu, m'autoriser à faire ça, heu, aussi, heu, après avoir passé, heu, le stade d'anxiété quand, heu, j'arrive à à travailler sur mon mémoire ou heu, à travailler sur mon dossier. Heu, je sais pas si ça peut être une bonne idée, heu, je sais pas ce que tu en penses, mais, heu heu, je me dis que peut-être que je peux, hem, fêter, heu, m ma victoire, ma réussite du jour en, heu, encore une fois me défoulant sur la musique comme je l'ai fait avant de me mettre dedans.
Mmh d'accord. Ah, hein! Mmh mh. Alors tout à fait, heu, ça ça peut être, heu, un un exutoire ou une manière de te défouler, heu, efficacement hein, tout à fait. La musique une musique que tu apprécies, qui a tendance à à te te stimuler donc ça c'est bien. Heu, ensuite après, heu, il y a aussi, heu, l'approche de, si la musique, tu te rends compte que ce média là il a un im un impact positif sur toi. Tu peux aussi te dire: «Ah tiens, je peux essayer par exemple, heu, lorsque je me prépare pour réviser quand je suis en train de de me préparer pour faire mon mémoire, pour travailler, de d'écouter un peu de la musique mais mais différente» peut-être de la musique classique, je sais pas si tu écoutes de la musique classique? Mais la musique classique, même si c'est pas pour tout le monde, heu, lorsqu'on l'écoute et qu'on en qu'on est en train de faire une activité cognitive, ça a tendance à un peu nous mettre dans un état d'esprit particulier, et qui des fois peut te donner une une ce une sorte de de forme de détente. Puisque tu vas pas être trop concentrée sur, heu, ce que tu es en train de faire, heu, ton mémoire. Je dis pas de, d d'écrire par exemple pendant que tu fais de la musique, mais je parle plutôt de de réfléchir, de de stratégie de faire des stratégies, de faire des structures, tu vois? Ce genre de de choses, ça peut être pratique.
Mouais.
Et ensuite tu as la musique, heu, sous forme de pratique. Heu, si la musique, heu, c'est un média qui va pour toi, heu, le fait de pratiquer un instrument. Peut aussi être quelque chose qui te détend et qui te te focalise, et qui peut être aussi, heu, une forme d'exutoire, heu, hem
Mouais je comprends, je vois. Oui c'est des c'est des bonnes idées, c'est vrai, et heu, et et peut-être que, heu, voilà, heu heu, faut que je faut que j'accepte aussi, heu heu, comme je dis de de, à la fin, heu, après avoir réussi à à faire, heu, cette chose qui n'est pas naturelle pour moi, de réviser ou autre. Déjà, heu, comme tu dis la musique peut m'aider à à m'y mettre, heu, de manière, heu, plus agréable et plus douce, et heu, et réussir à la fin, heu, quand je l'ai fait, heu, de quand même, heu, voir ça comme une victoire, et et voir ça comme, heu, comme quelque chose de bien. Plutôt que de me replonger sur, heu, bah il faut que je recommence demain, mais rester peut-être un petit peu plus sur l'instant présent et et et oser me dire, heu: «Bah bravo, tu as réussi aujourd'hui, c'est super!»
C'est ça exactement. Alors après pour, heu, pour mieux féliciter tes petites victoires, par rapport à ça et heu, une fois qu'on que tu as un peu, heu bah parce qu'en fait tu peux aussi laisser cette anxiété derrière et comme le fait de te focaliser sur les victoires. Ça peut aussi être un moyen d'aller en contradiction avec, heu, l'anxiété. Puisque, heu, une victoire, c'est quelque chose que tu te reconnais, une une gratitude que tu te donnes. Donc en effet, tu peux te dire ou faire un système de gamification. Tu peux te dire, heu, lorsque j'ai, heu, révisé tant de temps et que j'ai avancé, heu, comme tant de nombre de pages par exemple. Heu, je m'autorise une récompense, heu, musicale ou, heu, je vais aller, heu, faire une petite balade ou je vais sortir. Ou je vais faire une activité qui me fait plaisir. Tu vois? Et tu peux, comme ça varier, et te mettre plusieurs, heu, styles de récompense qui peuvent être là et qui viennent te de te dire, j'ai travaillé, je je me félicite. Je me fais plaisir avec cette petite récompense.
N ouais, je vois, heu, c'est c'est vrai, tu as tu as tu as raison. Heu, ça peut être, heu parce que si, heu, à chaque fois, heu, que je fais quelque chose. Heu, je fais toujours la même récompense. Au bout d'un moment, heu, au final, je vais je crois que je vais en avoir marre de la récompense. Autant que de réviser. Donc, heu, c'est vrai, tu as raison, heu, diversifier un peu, heu, c'est, ça peut être pas mal du tout. En tout cas bah, je te remercie beaucoup, heu, de m'avoir écoutée. Ça fait déjà du bien, heu, d'en parler, heu, tout simplement et je te remercie énormément pour, heu, pour tes petits conseils que je vais pouvoir mettre en place, heu, assez heu, rapidement, heu, au <chuckles> vu de la période dans laquelle on est.
C'est ça. Écoute, heu, très heureux d'avoir pu, heu, t'écouter et t'aider et puis au moins, tu vois un peu plus clair et puis tu peux être un peu plus détendu par rapport à ça.